Sobrang lungkot.
Mm.
Sobra, halos maiiyak ka na lang talaga. Kasi yung father ko yun tala yung ama ko yun talagang pinaka-close ko kesa mas close ko yun kesa sa ina ko eh.
Oh. Na same tayo, ano ko eh, parang daddy's girl, gano'n.
Mm. Oo, pareho tayo, ano yun eh, talagang alam mo yun kahit may trabaho na ako nun, binibigyan niya pa rin ako ng pera, ah, pambili mo ng sapatos, pambili mo ng ganito, ayun, tapos sakto pa nun, eh, may sakit na siya nun, kinailangan ko talagang, mag-resign sa trabaho nun eh, tapos ang ano pa, nabuntis ako ng boyfriend ko. Oo oo nabuntis ako, ang nakakalungkot pa, 4 months lang yung baby ko namatay, nauna lang na namatay yung baby ko pero may sakit na yung father ko oo tapos ang nakaka-ano pa
Oo. Oo. Ha, okey okey okey. Hala. Ay 4 months sa tiyan mo? O na napanganak mo na? Ah
Mm. Sa tiyan ko.
Ah, okey. Grabe naman yun, nakakalungkot naman sobra.
Tapos ang nakaka-ano ang ang ang nakakalungkot pa, namatayan ka na nga, niloko ka pa. <chuckles> Oo, totoo yun, niloko ako.
Hala siya. Ah, sa nag-cheat na yung ano mo
Oo, nag-cheat na siya nung time na nalaman niyang wala na yung baby namin.
boyfriend.